Weil ihre Sprache ist halt sehr ähnlich. Es ist schon ein bisschen was anderes, aber man versteht das, ja. Also, gibt wahrscheinlich sehr sehr wenige Ukrainer, die Russisch nicht verstehen und nicht sprechen und ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich wenn ich kann ja nicht Ukrainisch und wenn wir uns da irgendwie verständigen, habe ich dann, äh, halt auf Russisch gesprochen und die waren halt extrem so abweisend. Ja, wenn ich ja, ja, die wollten nichts davon hören. <chuckles> Ja, und ich habe gedacht ja, das kann man ein bisschen auch trennen, oder? Also, die
Mhm. Ah, ja. Hm, das kann man verstehen, ja. Mm, mhm. Na ja, das war ja 'ne Pflichtsprache für alle Länder im Grunde im Ostblock. Die mussten ja alle Russisch in der Schule lernen, denke ich mal. Bis hin zur DDR, da war das ja auch 'n Pflichtfach.
Mhm. Wirklich, gibt's gab's in der DDR auch Russisch. Musste man das lernen?
Ja, ja, ja, ja. Ja, das ist ja ein gutes Beispiel hier, äh, unsere alte Kanzlerin Merkel aus'm Osten, die ja auch Angela Merkel. Ja, die kon gut die konnte sich mit, äh, Putin auf Russisch unterhalten, als sie sich noch mit ihm unterhielt. Der kann auch Deutsch, ja.
Angela Merkel, ja, konnte sie Russisch? Okay, ja, weil der Putin kann ja auch Deutsch, weil der war ja auch mal der Putin kann ja Deutsch, der war ja, äh, KGB-Agent in in der in der DDR, glaube ich.
Ja. Ah, ja. Also, Sprache und Identität.
Genauso wie Merkel eigentlich. Sie war ja Stasi, äh äh, Mitarbeiterin, oder?
Bitte? Wer?
Merkel.
Nein. Nicht nein, nicht das d garantiert nicht. Nein, sie war sie war ja sie war Wissenschaftlerin. Ah, ne, ne, ne, sie war ja Wissenschaftlerin, äh, in der DDR. Sie war ja Physikerin und Wissenschaftler sind von Haus aus eher unpolitisch, sage ich mal. Nein, aber in ihrem Fall war das eindeutig so. Sie war jetzt nun nicht grade in der Widerstandsbewegung, äh, im im in in der DDR, äh, für die Demokratie, aber sie war nicht mit dem dem is äh, System verbandelt. Äh, jetzt weiß ich nicht genau, ob sie jetzt vielleicht als Blockflöten-Partei die CDU damals gut fand, aber sie war auf jeden Fall nicht, äh, Stasi und war nicht irgendwie SED-mäßig orientiert. Also, das kann man schon so ziemlich sicher sagen bei ihr. Mhm. Aber die Sprache, genau, dieses, äh, auf Deutsch oder auf Russisch reden, das ist schon oder dann eben Ukrain ja, Ukraine, ja. Mhm.
Nein? Okay, okay, dann habe dann bin ich dann dann habe ich das irgendwann mal gehört. Okay, aber in der DDR. Okay. Aber sie war im System. Mhm, mhm. Okay, okay, okay, okay. Ja, finde ich interessant. Es gibt ja auch so Deutsch Rus also, Russlanddeutsche und so, gibt's ja auch.
Mhm, mhm.
Deutsche, die in Russland leben, die sich auch mit Russland identifizieren und so, finde ich auch sehr interessant, weil Russland ist ja ein sehr, sehr vielfältiger also, Vielvölkerstaat eigentlich. Da da da gibt's ja nicht nur eine Kultur, da gibt's ja zig Kulturen, die da irgendwie zusammenleben und es gibt ja diese ganzen Teilrepubliken. Und ich muss sagen, als als ich klein war, da hatte mein Vater also, es war ja auch, äh, so kurz nach der Sowjetzeit, da waren wir haben wir 2 Jahre lang in Russland gelebt.